ですね。おかお金だけじゃないんだってその時に少し思って
そっか。 ま、後で、もうちょっとお金を稼いどったほうがよかったなとか。<laughs> もももうちょっと、あの体力でもうちょっとみたいな。<laughs> あの、週3の週4かなんかで出てたのをしゅうさんぐらいにして、もうちょっと <laughs>
うんうん。 <laughs> あ、逆にですね。<laughs> い逆にそういう考えが、ふうん。 <laughs> はい。 <laughs> そうですよね。うんうん。<giggles>
まあ、思い通りにいかねすよね、何事もね。ああ。
そうです。やっぱり、何かを犠牲にして生きてますよね、みんな。
うん。 ね。
私も <giggles> そうですけど。
いやあ。 ああ、そうですか。うーん。前のキャリアのことが結びついたらいいですけどね。どうも今日はね今日はありがとうございました。
そうですね。 あ、終わりますね。ありがとうございました。
す。